น้ำจิ้มซีฟูด ไม่ก็น้ำจิ้มแจ่วอะครับผม อืม
อืม อืม ชอบมากน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะ
นะ กินกับไก่ย่างข้าวเหนียว ข้าวเหนียวสักก้อน โอ้โฮ
เออ อืม ๆ ๆ จริง อืม
อร่อยเลยครับ <chuckles>
จริง จริงค่ะ ข้าวต้อง ทางนี้ทำข้าวเหนียวเองด้วยไหมคะ?
ไม่ครับ ผม <chuckles> ผมทำไม่เป็นครับข้าวเหนียว เคยฝึกนะ เคยทำ แต่ว่ามันเละอะครับผม มันไม่เป็นทรง อืม ก็เลยซื้อกินง่ายกว่า อะไรอย่างงี้ครับ
อืม อ๋อ เออ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ ๆ
อะฮะ แล้วคุณล่ะครับ คือชอบ คือชอบเมนูไหนเป็นพิเศษไหมครับ? อือ
ถ้าเป็นเมนูที่ว่าแบบทำง่าย ๆ เหรอคะ หรือว่าเป็นเมนูที่แบบว่าค่อนข้างต้องใช้เวลานิดหนึ่ง?
ครับ อะฮะ ต้องใช้เวลาครับผม อืม
อืม รู้สึกว่านี่ชอบลาบทอดค่ะ อร่อยดี อะไรงี้
ลาบทอดเหรอครับ? มัน มันทำยังไงอะลาบทอด?
มันเหมือนลาบปกติเลยค่ะ แต่ว่าเราไปปั้นให้มันแบบเป็นกลม ๆ เหมือนตัว เอ่อ meat ball อะไรเงี้ยค่ะ แล้วเราก็เอาไปทอด ไรเงี้ย เออ เรารู้สึกว่า ใช่ มันอาจจะต้องมีขั้นตอนตั้งแต่แบบปรุงลาบ ทำลาบ ใช่ไหมคะ แล้วเราก็ต้องแบบทำให้มันเป็นก้อน แล้วพอมันเป็นก้อนที่ค่อนข้างจับตัวกันแล้ว ไรเงี้ยค่ะ เราก็ค่อยเอาไปทอด เงี้ย มันก็เลยมีความแบบใช้เวลา แต่เรารู้สึกว่าเวลาเราทำมามันทานง่าย ทานเป็นของกินเล่นก็ได้ ทานเป็นกินกับข้าวสวยร้อน ๆ ก็ได้ ทานกินกับข้าวเหนียวก็ได้เหมือนกัน ไรเงี้ยค่ะ
อะฮะ อ๋อ ครับผม อ๋อ ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ กินกับข้าวก็ได้ โอ้โฮ ต้องลองแล้วล่ะ นี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า ว่าลาบ ลาบ เออ ใช่ครับ ปกติก็กินลาบแบบ ปก คือธรรมดา อะไรเงี้ยแหละ คือปั้นกับข้าวเหนียว อ้อ มีลาบทอดด้วย เค ผมน่าจะต้องไปลองแล้วล่ะครับ
มันมีด้วยใช่ไหม? อือ ๆ <chuckles> จริงค่ะ จริง ๆ เป็นเมนูที่อร่อยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเจอร้านที่ดี อะไรเงี้ย เออ ก็แบบว่ามัน มันจะแบบ เขาเรียกไง เขาจะไม่ผสมแป้งเยอะค่ะ เขาจะใช้แบบเนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างแบบเป็นหลักเลย ไรอย่างเงี้ย เออ
นะ อะฮะ อา โอเคครับ อืม
อืม แล้วแบบเนี้ยค่ะ ทางนี้แบบปกติทำงานเป็นงานประจำ หรือว่ามีงานเป็นงานแบบ อ่า เขาเรียกว่าไงดี แบบว่าเป็นงาน อยู่ที่บ้านมากกว่าคะ?
ค ครับ อ๋อ ส เดี๋ยว ตอนนี้ก็คืออยู่ ส่วนมากจะอยู่ที่บ้านครับผม อืม
อือ อืม แล้วแบบนี้ใครเป็นคนแบบว่าทำอาหารส่วนมาก ทางนี้เปล่าคะ?
ผม ครับผม ปกติ เพราะว่า เพราะว่าอยู่คนเดียวไงครับ ก็เลย ก็เลยต้องจำเป็นต้องทำครับผม
อืม อืม
<chuckles>
แล้วเคยมีอาหารไหมคะ? หรือว่าแบบมีช่วงไหนที่แบบต้องทำอาหารจานนี้ โดยที่แบบว่าไม่มีเวลา ไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าแบบไม่สะดวกที่จะทำแบบอาหารแบบเร็ว ๆ เอ๊ย เขาเรียกว่าไง อาหารช้า ๆ อาหารที่ต้องใช้เวลา ไรเงี้ยค่ะ
ครับ อ่า ก็คือปลากระป๋องเลยครับผม เร็วสุด จริง <chuckles>
<chuckles> เออ ๆ ๆ
ยำปลากระป๋องอะครับ คือแกะกระป๋อง ส ใส่พริก มะนาว ครับผม <chuckles> ง่ายและเร็วด้วยครับ อืม
อ้าว เออ อุ๊ย หิวอะ เออ อืม จริงค่ะ จริง แล้วรู้สึกว่าแบบ เป็นรสชาติที่ดีด้วย อูมามิ ครบทุกรส เออ อืม
อา ใช่เลยครับผม สามแม่ครัว โอ้โฮ

อา เขาเรียกว่า สถานการณ์หรือบุคคลที่เราไปกินด้วยล่ะครับผม <laughs>
เช่น แบบไปเดตกับแฟน อะไรเงี้ยเหรอคะ?
อา ประมาณนั้นพาครอบครัวไปรับประทานอาหารที่ คือ ที่ อ่า หรู ๆ อะไรอย่างงี้ครับ อือ ผมว่า นะ มันก็มีความหมาย คือกับคนพิเศษอะครับผม อือ
อืม อืม อืม อา จริงค่ะ เรารู้สึกแบบนั้น ถ้าอาหารจานหรูแบบ ในหรูแบบแนวนี้เลย อาจจะแบบเป็นแนว ๆ แบบพวกไป fine dining ไปดินเนอร์ตามแบบ เอ่อ ภัตตาคาร อะไรแบบนี้ไหมคะ แล้วก็ เอ่อ เหมือนแบบ มันเป็นเรื่องของ ข อะไรนะ แบบคนที่เขามีความรู้ไหม อาจจะเป็นแบบ เวย์ เชฟ เป็นอะไรอย่างงี้เนาะ อาจจะเป็นอาหารที่เราแบบทำเองไม่ได้ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ มันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบ เออ หรูหราพิเศษหน่อย อาจจะเป็นแบบ traditional ที่แบบพิเศษกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ บางที ถ้า ที่ทางนี้บอกเลย แบบบางทีก็อยู่ที่คนเนาะ บางทีก็อยู่ที่แบบบรรยากาศ อะไรเงี้ยค่ะ แบบอยู่บ้าน อะไรอย่างเงี้ย ร เราอาจจะไม่ได้แบบเป็น เวย์ แบบร้านแต่งร้านหรู หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ เออ ใช่ มันก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนให้รางวัลตัวเอง อะไรงี้ไหมคะ ประมาณนั้น แบบว่า สมมติว่าถ้าเราแบบอยากจะ spend เงินไปกับร้านอาหารที่แบบ เอ่อ ดูดีมีระดับอีกนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็จะแบบได้ประสบการณ์เนาะ
ครับ อืม ใช่ ๆ ใช่เลยครับ ถูกต้อง ครับ อะฮะ อืม ครับ ถูกต้อง <laughs> ใช่ครับ อืม ถูกต้องครับ อืม ใช่ ใช่ เพราะว่าบางครั้งคือ เราก็ เราก็ไม่ได้ไปทานบ่อย ใช่ไหมครับ คือ ว เราก็อยากจะพาคน คนพิเศษของเราไป ไปดื่มด่ำบรรยากาศ แล้วก็รสชาติอาหารที่แบบว่าแตกต่างจาก ปกติที่เราทาน อะไรอย่างงี้อะครับผม มันก็จะไม่ อือฮึ ครับ
ใช่ ใช่ แล้วก็ ใช่ เหมือนพวกอาหารแบบ ที่เป็นแนวแบบบ้าน ๆ อะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะมีแบบความรู้สึกกว่าจะเป็น texture เดียวค่ะ ประมาณว่า "อ๋อ อันนี้อร่อย" จบ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอมันเป็นในเรื่องของแบบคนที่เขาเป็น โพรเฟสชันนัล มาทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีแบบ level มีระดับ อะไรอย่างเงี้ย สมมุติถ้าเป็น fine dining มันก็จะมีแบบคอร์ส อะไรงี้ไหมคะ แบบของหวาน ของเค็ม แล้วก็ค่อย ๆ แบบเปิดรับรสชาติ อะไรงี้ อะไรงี้ ถึงแม้จะไม่ได้ได้เยอะ แต่มันก็จะว้าว ๆ
อือฮึ งา ครับ ครับ อา ถูกต้อง ถูกต้อง ครับ ใช่ อะฮะ เห็นด้วยเลยครับ มันสร้างความตื่นเต้นด้วยนะ ในการรับประทานนะครับผม "โอ้โฮ! เอ๊ะ! อะไร เมนูต่อไปคืออะไรนะ?" อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราลุ้นด้วย ไปด้วย อือฮึ ครับ
<tsk> ใช่ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อืม
จริง
ทางนี้มีร้านอาหารที่แบบว่าเป็น เวย์ แบบ <tsk> บ้าน ๆ แต่ว่าให้ฟีลลิงบรรยากาศที่หรูเหมือนคะ ไหมคะ? <chuckles>
<laughs> อาหารที่หรูเหรอครับ? ผมว่าหน้าปากซอยบ้านผมเนี่ยครับ ส้มตำไก่ย่าง อะไรพวกเนี้ยแหละ ครับผม <chuckles> อะฮะ
เออ พูดแล้วอยากกินเลย ส้มตำ

Anniversary โอ้โฮ แล้วแต่เขาเลือกเลยครับผม ครับ อา
อ๋อ ถ เขา เออ ฟ คุณแฟนชอบเลือกเป็นที่ไหนคะ?
โอ้โฮ <laughs> ผมก็ตอบไม่ถูกนะ คือ แต่ จำชื่อร้านไม่ได้ แต่ก็แถว น่าจะเป็นแถวพวกพารากอนมั้งครับผม อืม
อา ก็แบบเป็นร้านอาหารแบบ ตามแบบ ป ห้างสรรพสินค้า อะไรอย่างงี้เนาะ
อา ใช่ ใช่ครับ อือ อือ
อืม อืม
ก็จะประมาณนั้น แต่ปกติก็กินง่าย ๆ ครับผม อือ ถ้า
อืม
เฉพาะวัน วันพิเศษ อา โมเมนต์ โมเมนต์พิเศษ อะไรอย่างเงี้ยแหละครับ อือ
อืม ค่ะ แล้ว อ่า ทางเนี้ยค่ะ มีอาหารที่แบบคุณแฟนชอบทานไหมคะ? ที่เป็นเมนูที่ทางนี้ทำ แล้วแบบเขาชอบเป็นพิเศษ ต้องคุณ ต้องคุณทำเท่านั้น อะไรเงี้ยค่ะ
อืม เขาชอบเหรอครับผม ต้อง อา ต้มยำเลยครับ เขาชอบต้มยำกุ้งฝีมือผมทำ <chuckles> อ เล
ค่ะ อืม ทำอาหาร ตรงนี้ทำอาหารเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ย ทำได้หลายอย่างมาก ๆ เลย
ก็พอได้นะครับ คือมันต้อง คือยังไงอะ อยู่คนเดียวไงครับ เลย เลยต้องทำกินเอง อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เคยไปเป็นนัก
ก็ต้องทำ อ๋อ อา มีความจำเป็น กลายเป็นข้อดีไปเลย
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ครับ โอ้โฮ
อืม
เฮ้ย มัน อ แล้ว แล้ว ครับ
ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์แบบว่าอาหารจานที่แบบว่า เออ มันทำง่ายแล้วก็รสชาติดี ก็ถือว่าได้คุยกับแบบคนที่ เขาเรียกว่าไงดี เป็น ถือว่าเป็น อาจจะเป็นเชฟโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะว่ามีความจำเป็นต้องทำให้ทางคุณแฟนทาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เช่นกันครับ ครับ <laughs> ครับ ครับผม เช่นกันครับ ขอบคุณมากนะครับ